Mm. Ayun. Kaya ayun, nakakatuwa pa din na, yung alam mo yung tipong ano, kahit di naman siya humihingi ng kapalit or maski
Oo. Siyempre as anak kailangan ang gusto nating makaganti sa kanila, eh. Pero sabi ko nga, kahit nung, ah, kahit gaano pa karaming pera na nabibigay natin o kahit gaano pa napapadali natin yung buhay natin, ay, na nila, parang hindi pa rin nasusu masusuklian. Pero, alam mo yun, pag nakarinig tayo ng salamat, parang, ah, ang laking bagay na rin nun, eh, at saka napapasaya sila.
Oo. Oo. Oo. Kasi sila hindi naman yun, 'di ba yung mga nanay hindi naman yun naghahanap na mga materyal na bagay, basta ipakita lang natin sa kanila na, mahal natin sila, yung, ah, yung oo kahit yung simpleng kamusta lang, ayon tuwang-tuwa na yung mga yun. Ako kasi ako kasi parang lumaki ako ng ano, eh, hindi masyadong expressive. Lalo na sa sa magulang, sa mother ko, ayon. Sabi ko bumabawi na lang ako kahit sa ano yung, kunyari pag may Mother's Day, o kaya birthday niya, bigay na lang ako ng regalo kahit, kakain ko lang sa labas yan okey na, okey na sa kanya yun. At least ano, yung sa ganun paraan kahit di ko ma-express verbally eh, ayun, at least na na ge yung sa mga ano, sa mga actions kahit papaano is napapakita ko naman. Kasi parang ano, eh, ewan ko ba, parang nahihiya ako na, tawag dito, ma oo, yung ganun. Hindi kasi ako katulad nung ibang anak na talagang mag-a-I love you pa na ganon. Eh eh, sabi ko, "Kahit dito nalang makabawi-bawi man lang." Ayun ganun. Eh, ikaw ba?
Mm. Oo. Nagsasabi din. Mm. <laughs> Mm. Oo. Mm, mm. Oo. Oo. Sabihin. <laughs> Oo. Mm. Oo. Tsaka, ah, ganun din talagang yung pagpupursigi yun yung talagang, paglala lalaban ng patas yun yung talagang bumabaon sa utak ko na, um, siyempre kung ah, ma maayos naman yung pagpapalaki sa mga magulang din namin, so, yung
Oo.
Eh, siyempre may may da may ku kumbaga parang hindi naman lahat ng bagay matuturo ng magulang, eh. Siyempre may may konting daya naman tayo. 'Di ba? May kumbaga parang sa basketball, ah, hindi naman lahat puro shooting, eh, o, ah, depensa ang kailangan may konting bigwas ka din. <laughs>
Totoo. <laughs> Oo. Totoo yan. Mm.

Ah, single mother. Um, samin ganun din. Per, o pero kumbaga parang si ermat kasi, si er, siyempre, ganun naman talaga mga magulang, eh. Na alam mo 'yun pag humingi ka? Tas kailangan pala bukas o mga ilang araw, parang meron na kaagad solusyon. <chuckles>
Oo. Totoo. Oo, ayon langan.
So yun yung pat ta-try kong gayahin, eh, kahit papaano nagagawa naman, mhm.
Oo, kaya naman ’yon, mm. Kaya yun, talaga lang kailangan lang talaga ng ano, eh, ng matinding inspirasyon tsaka talaga konting sikap din para talaga, ayon, para mas madali natin talagang ano yung mga ganong bagay magawa natin.
Mhm. Oo. Oo, tsaka ano pa ba yung mga katangian ng ma ng mama mo na parang iba pang katangian na nagiging dahilan para maging inspirasyon mo?
Ako, para sa akin yun nga, yung pagiging masipag niya talagang, ayun, after work, gaano pa sa bahay. Eh, minsan nahihiya na din ako. Sabi ko nga, kung sakaling magka-client ako, baka try kong kumuha ng ano ng maid. <chuckles> Kasi, siyempre, ay ’yu yu ’ay mong paglabas niya galing work, eh siyempre naglalaba pa siya, ayun, minsan luluto. Eh, ang layo din ng biyahe simula sa ano, Pasig hanggang dito sa amin. Eh, medyo malayo, more than 1 hour din ’yung biyahe, although may kotse naman, eh, pero siyempre ’yung pagod din nakakaano.
Mhm. Mhm. Oo. Mhm. Oo. Grabe, mhm. Oo, sa pagco-commit ba naman, eh.
Ayon sap Hmm, ayun, sabi ko sana bago siya mag-retire, eh, ayun, makabwi-bawi man lang ako kasi malapit na din siya mag retire, eh.
Oo. Ay ang nice, ah.